Tama ka diyan. Ngayon siguro sa kasi sa pagpili ng mas ng pagkain para sa lalo na para sa mga anak natin, bukod sa masustansya, marami tayong dapat i-konsidera 'no, kung kakayanin ba d'yan natin 'yong budget. Kasi, yung masusustansyang pagkain marami diyan na ano, halimbawa yung available nga pero mahal, tapos siyempre gaano ba siya ka-tagal na iluto, kaya mo bang laanan pag ng oras pagluluto. Pero basta base sa narinig ko sa 'yo na talagang, ah, binanggit mo na para bang ang pinaka-number 1 mong layunin ay masustansiya pero affordable. Ang mairere-komenda ko sa 'yo siguro 'pag namili ka, alam mo 'di ba, may tinatawag tayong mga tingi-tingi. Halimbawa, gusto mong magluto ng chopsuey, ha, okey, oo chopsuey, 'di ba, may nabibili naman na 'yong plastic plastic plastic lang na kumpleto siya sa gulay, may carrot, sayote, repolyo, petchay baguio, beans, gan'yan. Pero ₱25 lang siya, so, kung 2 lang yung anak mo, 4 lang kayo pwede siguro ang 4, ah, I mean ang 2 ano na siya, yung dalawang plastic na, oo. 'Yon p'wede, siguro 'yon.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama nga alam mo maganda yung naibahagi mo sa akin 'no at nalaman ko meron palang gano'n sa palengke. Eh, hindi ko nakikita, hindi ko napapansin kasi parang dito lang kasi ako sa bukana, siguro dun sa bandang-bandang dulo sa palengke namin, eh, meron dun mala maraming ano, yung sinasabi mo ngang plastik plastik na gulay. Alam mo maganda talaga yung sinabi mo, 'no at talagang affordable tapos masustansiya pa, hindi ko na kailangang bumili ng isang buong sayote, isang buong, ah, carrot, 'di ba? Kumbaga andun na lahat, so, ang kailangan ko nalang, eh, yung ibang ingredients, 'di ba, at malaking tulong talaga at pagtitipid. Ang oo ang pagba-budget din.
Oo, tot Tot oo. Oo, sorry. Totoo yun, gawa ng lalo, ngayon kasi ang mga magtitinda ini-a-adjust na nila sa pangmasang presyo yung tini-tinda nila. Tapos alam mo kung medyo malapit ka sa palengke at may makakasama ka sa madaling araw, uso yung alam mo ba yung bulante? Yun, yung mga nagti-tinda ng wholesale tapos bago nila itinda tinatapyas nila yung ano, yung mga balat-balat. Ah, pwede pa siyang kainin, kasi ang ginagawa nung iba binibigay lang 'yon sa palengke, sa totoo lang, yung mga halimbawa, repolyo tatapyasan nila ng magugulang tapos hindi yun natatapos dun, tatapyasan pa rin nila ng mura na p'wede pa siyang ipan-sahog man lang, yung pwede mong hingin. Tapos, another is, halimbawa may tanim kayo yung kapitbahay mo, malunggay, pwedeng hingin 'yan ngayon, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.